آه لأ يعني استني، أنتِ دلوقتي لمّا آآ قرّرتِ تسيبي الشغل، ده كان أساسًا بالنسبة لِك قرار سهل، والّا والّا كان في مشكلة، والّا كان في ظروف يعني أكبر منِّك، ده اللي خلّاكِ تسيبي الشغل وقتها؟
لأ هو الصراحة ما كانش القرار سهل، هو كان بالنسبة لي حاجة صعبة، بس أنا كنت بقى هاتجوّز، <chuckles> فدي كانت، فاللي هو آه اللي هو لازم تسيبيه يا جماعة سيبوني أنا خَلّونِي، <laughs> خَلّونِي أشتغل أنا مش عايزة اتجوّز، <laughs> فللأسف يعني خَلّونِي قدّمت استقالتي وعشان خاطر الجواز، وطبعًا أنتِ عارفة أمّا تتجوّزي وتجيبي أول طفل، ولازم تفضلي قاعدة بيه شوية فطبعًا قعدت فترة كبيرة. <laughs>
آه أوكي، لاز لازم. <laughs> معلش نتجوّز الأول. <chuckles> أيوه. آه لأ استني بقى، اصبري هنا، يعني أنتِ أساسًا اتجوّزتِ وخلاص انقطعتِ عن الشغل أساسًا، يعني أنتِ حتّى ما د ما تش ما خ ما اشتغلتيش يعني بعديها على طول؟
أ لأ للأسف انقطعت عن الشغل لغاية ما بنتي بقى عندها سنتين، لإنّي أنا ما كنتش هاقدر أسيبها وهي لسّه صغيّرة كده.
أوكي. طبعًا، طبعًا آه، لأ طيب حلو أوي.
فيا دوبك هي آه تمّت سنتين وابتديت أنا بقى أرجع تاني للشغل.
إمم أنتِ كنتِ بتشتغلي برضه في البيت، يعني أنتِ كنتِ قايمة بدورِك ك ك يعني <laughs> على أكمل وَجه.
بالضبط. <laughs> أيوه ده المسار المهني الأساسي بتاعنا، يعني ما بيتغيّرش أبدًا. <laughs>
أيوه، <laughs> بالضبط الفِطرة بقى، أنتِ كنتِ بتشتغلي في البيت، طَب حلو أوي، آه وبعد السنتين لمّا بنتِك تمِّت السنتين، آآ قرّرتِ إن أنتِ بقى فكّرتِ في إن أنتِ ترجعي شغل عادي، والّا كان برضه القرار مش سهل عليكِ إن أنتِ بقى ترجعي تنزلي الشغل، و وهت إزاي هتوازني ما بين بيتِك والشغل؟ يعني احكي لي كده.
بالضبط كده. لأ هس